Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que, ben, donc moi, ma famille est d'origine, heu, allemande. Heu, alors, heu, ouais, c'est c'est c'est sympa. <chuckles> Enfin, heu
Excellente, excellent, ça. Tu n'as tu tu n'as pas du tout d'accent déjà, donc, heu, <laughs> c'est tu parles des origines de ta famille. <chuckles>
Non, non, non, non. Oui, de ma famille. Oui, moi, je suis, heu, je suis, heu, français, né en France. Heu, mais bon, c'est vrai que c'est j'ai une histoire un peu, heu, un peu sympa, heu, du côté de mes de mes grands-parents, notamment. Bon, même ma mère a subi ça, hein, de son époque. Heu, donc, heu, alors c'est vrai que ça remonte les l la migration de ma famille, finalement, bah, pendant la 2de guerre mondiale, hein.
D'accord. Mouais. Et oui, je c'était c'était presque cousu de fil blanc, cette histoire. D'accord, donc, heu, donc, heu, l donc là, on est en quelle année?
C Ouais. <laughs> Ah, bah, là, on est, heu, <scoffs> allez, 1940, il me semble, heu.
D'accord, ah ouais, donc début de la 2de guerre.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Eh ben, justement, heu, donc pendant, heu, cette fameuse, heu, bah, guerre mondiale, si tu veux, ma famille, à ce moment-là, était allemande. Heu, donc, heu, qui dit allemand, dit, heu, régime nazi. Heu, ben et effectivement, heu, bah, voilà, si tu vas pas te battre avec les nazis, c'est pas c'est compliqué pour toi, mais c'est ce que mon arrière-grand-père et ses 3 frères ont décidé de faire. Heu, ils ont ils se sont décidés, ben, du coup, de s'enrôler dans la l légion étrangère française.
Évidemment, ouais, ouais, ouais. Mais non! Ah oui! Ah oui, d'accord. Ah oui, et heu, ah ouais <chuckles> je il y a un moment donné, j'ai cru que tu allais dire l'autre, quoi. OK, OK, d'accord. Mmh
Ouais! Voilà, dans ce sens-là. <chuckles> Non, c'est à c c'est la 1re, heu, voilà, touche française, heu, de ma famille, à ce moment-là, où ils décident, du coup, de d'essayer de résister un peu, hein, en tant qu'allemands, heu, ben, au
Oui, justement, justement, justement, c'est très, très intéressant, et est-ce que quand ils s'engagent dans la légion étrangère française, ils ils obtiennent la nationalité ou pas du tout?
Non, à ce moment-là, pas du tout, heu. Pour l'instant, c'est c'est vraiment pour lutter contre le régime, heu, nazi en Allemagne et faire de la résistance, en fait, si tu veux, hein, heu, donc, heu, à ce moment-là, ils sont on la famille n'est pas encore, heu, française. Le reste de ma famille est encore en Allemagne, donc il faut s'i
Ouais. D'accord, mais ils sont basés en France?